Alors, heu, aujourd'hui, je viens vers toi parce que, heu, je fais face à un gros changement dans ma vie. Hem, heu, au niveau professionnel en fait, heu, j'ai décidé, heu, de me lancer à mon compte, heu, il y a quelques mois et on est en train de, heu, créer une activité en commun avec mon conjoint et heu, du coup, hem, hem, j'aimerais, heu, peut-être avoir un petit peu des conseils, heu, pour arriver à séparer un petit peu vie personnelle et vie professionnelle. Parce que c'est vrai que, heu, on vit ensemble, on travaille ensemble donc hem, pour l'instant, ça pose pas vraiment problème mais j'aimerais en tout cas essayer, heu, heu, de préver de préserver mon couple, heu, face à ces nouvelles opportunités, heu, professionnelles donc heu, si jamais, hem, heu, tu penses, heu, pouvoir m'aider là-dessus, heu, je suis preneuse.
Mmh mh. D'accord. Mouais, il y a pas de souci, bah je comprends. Hem, c'est bien que, mmh en tout cas, je comprends que tu appréhendes mais c'est bien que tu le prennes en compte tout de suite. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de de choses, heu, qui se mélangent finalement le perso et le pro. Heu, ça d'ailleurs, vous en avez déjà parlé en amont de ce à quoi vous vous dites que ça ressemble, heu, quel serait l'idéal ou pas du tout?
Oui oui oui, heu, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on évoque le sujet parce qu'en fait on a 2 professions, heu, très très complémentaires. Hem et il se trouve que, heu, j'ai eu une opportunité professionnelle et donc je me suis lancée, heu, heu, à mon compte récemment et du coup, on s'est dit: «Bon beh, ça y est, heu, c'est le moment, heu, de se lancer, heu, heu, tous les 2, heu et de monter notre projet dont on parle depuis longtemps» et effectivement, c'est quelque chose à laquelle, heu, on a beaucoup réfléchi. Parce que, heu, on se disait: «Mais heu, on a pas envie, heu, de mettre en «danger» entre guillemets, heu, notre relation qui fonctionne bien». Heu, c'est quand même un gros risque de travailler ensemble. Même si on a des tempéraments, heu, heu, ultra complémentaires et qu'en général, on a pas beaucoup de conflits, heu, c'est quelque chose qu'on a évoqué et on s'est dit, heu, dès le départ, heu: «Par contre, heu, la priorité, c'est nous et c'est pas le professionnel», donc si jamais on voit que, heu, l'un des 2 est en souffrance ou que heu, heu, ça fonctionne pas comme on comme on veut, heu, il faudra en discuter et si jamais, heu, à l'extrême, hein, j'espère que ça nous n z arrivera pas, mais heu, on abandonnera, heu, plutôt le côté professionnel, heu, hem, pour, heu, préserver, heu, l'aspect personnel. Si tu vois ce que je veux dire, j'espère que je suis claire. <chuckles>
Mmh. Bien sûr. Ouais. Mmh, d'accord. Ouais, très très clair. Ouais, je vois, c'est bien, vous avez mis, heu, au au cœur en tout cas de ce futur projet, votre priorité qui est vous 2, votre amour donc, c'est super beau. C'est c'est chouette. Hem, après, peut-être qu'il y a des petits ajustements, heu, des choses à mettre en place, tu sais, assez simple. Hem, déjà, vous vous comptez travailler, heu, à domicile ou alors, heu, ça sera à l'extérieur? Comment ça va se passer?
Oui, alors, heu, dans un 1er temps, on travaillera à domicile parce que, heu, notre domicile le permet. On a un grand bureau, heu, on peut travailler chacun dans des espaces, heu, bien distincts, mais on peut aussi travailler, heu, ensemble si on a besoin. Donc ça, heu, ça s'y prête bien et en plus, heu, ce qui est pas mal, c'est que, heu, mon conjoint, lui, il a une activité, heu, on va dire, heu, alimentaire à côté. Heu, un mi-temps et du coup, il est pas toujours à la maison donc on sera pas non plus, heu, heu, tout le temps tout le temps, heu, ensemble. Heu, ça permettra, heu, de souffler un peu, heu, quand lui, il va faire ses activités, moi, je fais les miennes, heu donc heu, ouais, c'est on est partis sur cette base-là. Travailler à la maison, mais tout en ayant, heu, nos moments à nous, heu, heu, quand on en a besoin.
Mmh mh. Ouais. Ah, mais c'est super ça! Vous avez tous les atouts en fait pour, heu, mettre en place quelque chose de d'assez équilibré, hem, ce que c'est ça que je voulais aborder avec toi, je, mmh, je sais pas hein, ce que tu en penses, mais déjà, c'est vrai que d'avoir des espaces distincts en fait, heu, les espaces de vie, les espaces de travail. Comme ça au moins, il y a le sentiment qu'en gros, les dossiers à gérer, ça reste dans le bureau ou heu, ça va rester dans une pièce, et il y a d'autres pièces comme la chambre à coucher, l'espace de vie, le salon, où là, c'est vraiment pour votre vie personnelle. Ce qui fait que ça donne presque, hem, tu sais? Une sorte de frontière et de limite, de fait, en disant: «Heu, ben, maintenant on est à table, on est en train de dîner, on parle pas de travail». Hem, avoir des espaces et puis aussi des temps où, heu, l vous parlez de travail et des temps où vous parlez seulement de votre vie personnelle, ça, ça peut peut-être aider, comme ça, heu, les frontières elles sont fixées et vous pouvez jouer avec, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses?
Mmh. Mouais, bien sûr. Mmh. Oui. Oui, tout à fait. C'est c'est tout à fait pertinent ce que tu me dis parce que, heu, en fait, hem, moi c'est quelque chose effectivement, heu, qui me faisait un petit peu peur. C'est-à-dire que, heu, mon mon conjoint lui, il a une profession, heu, passion en, heu, enfin, c'est quelque chose qui est très prenant, heu heu, qu'il adore faire, heu, et du coup il a il a tendance à en parler, heu heu, très souvent, heu, on peut être, heu heu, au moment de se coucher il va me dire: «Ah ouais, aujourd'hui j'ai fait ça, heu, qu'est-ce que tu en penses et tout ça?» et moi j'ai tendance à lui dire: «Écoute, heu heu, il est 23:00 heures, heu, j'ai pas forcément envie de parler de ça maintenant. On en reparlera demain si ça te dérange pas», et hem, et c'est vrai qu'il le comprend mais il a tendance à le faire, donc j'essaie à chaque fois de lui dire, heu: «Bon, ça, si ça peut attendre, heu, ce serait bien, heu, c'est pas forcément le moment, heu». J'essaie de poser des limites, oui, effectivement.
Mmh mh. Ouais. Mmh. Mouais. Ah mais c'est super! En tout cas, tu as déjà commencé, hem, tu vois qu'en tout cas, c'est important pour toi donc heu, franchement, je t'encourage vraiment, heu, à à continuer à faire ce que tu as fait. Après, peut-être pour faciliter les choses. C'est se dire que vous avez vraiment une entreprise. C'est ce que vous allez avoir d'ailleurs. Une entreprise mais comme si vous étiez quand même des collègues donc heu, pour que l'entreprise, heu, roule bien, ben, il faut que, heu, il y ait de la communication claire, des instants pour débriefer certains sujets, d'autres pour prendre des décisions. Hem, limite, heu, ça serait presque intéressant même de de vous faire des vrais emplois du temps avec, heu, des rendez-vous fixes, heu, même quitte à avoir des rituels, tu vois? Heu, 1 fois par semaine, heu, on fait le bilan, heu, v 2 fois, tu vois? Le lundi et le vendredi. Bilan de ce qu'on doit faire la semaine, vendredi, heu, bilan de ce qu'on a fait durant la semaine. Au moins, heu, c'est des instants ça peut être s en mode sympa aussi, hein. Pas besoin d'être autour d'un bureau, mais heu, mais heu, au moins vous avez des instants qui sont assez précis pour pouvoir, heu, vous parler des choses, heu, pratico-pratiques quoi.
Mmh, oui, bien sûr. Mmh. Mouais. Oui, bien sûr. Ouais, effectivement effectivement, c'est un très bon conseil, heu, j'y avais pas forcément pensé parce que c'est sûr que, heu, vu qu'on est en couple et qu'on se connaît très bien, heu, enfin, heu heu, là on travaille un peu au feeling, heu, en mode, heu, si j'ai un sujet qui me vient, je vais l'évoquer avec lui. On va en discuter ouvertement et tout ça, mais c'est vrai que c'est peut-être important, heu, de mettre des points, heu, hem, heu, hebdomadaire ou même, heu, toutes les 2 semaines si on a besoin, heu, enfin voilà, heu, pour savoir où on en est et traiter les sujets du moment, heu, de façon un petit peu plus cadrée. C'est vrai parce que, heu, c'est vrai que le risque, heu, vu qu'on se connaît très bien et qu'on et qu'on arrive, heu, pratiquement à comprendre ce que l'autre, heu, va dire avant qu'il le dise, heu, ça peut partir un petit peu dans tous les sens, heu, hem, et être un peu, heu heu, moins cadré que si on était en entreprise avec des gens qu'on connaît pas forcément, donc c'est vrai que ça, ça peut être, heu, pas mal à mettre en place effectivement.
Mmh. Ouais, mais c'est et c'est vrai que c'est naturel, hein, heu, et puis ça peut être frustrante de vouloir vraiment partager avec sa moitié, dire: «Ah mais j'ai une idée, elle est trop bien», mmh, heu, donc, peut-être dans ces moments-là, tu sais? Heu, vous pouvez vous mettre en place un sorte de grand tableau, heu, blanc où vous pouvez épingler des idées, quitte à les noter. Comme ça, vous les perdez pas aussi et hem, quelque part, l'autre l'a un peu vu. Ça crée un petit peu du du désir de savoir, mais heu, on sait que ben, ça, ça va être abordé après. Tu vois? Un tableau où chacun a sa partie, heu, idée, heu, ton te ta colonne d'idées, la colonne d'idées de de ton compagnon et puis au moins après, heu, vous effacez au fur et à mesure comme ça, vous êtes sûr que vous ne perdez rien mais heu, que vous n'avez pas non plus, hem, comment dire? Coupé la communication et heu, et ça peut rouler assez naturellement comme ça. C'est tu as pas l même l'impression que c'est un petit jeu quoi, donc ça ça peut être sympa.
Mmh mh. Ouais. Oui. Ouais, bien sûr, bien sûr, c'est une super idée. C'est une super idée effectivement. En plus, on a un très très grand mur blanc dont on savait pas quoi faire donc heu, mettre un petit tableau avec, heu avec, heu, toutes nos idées du moment et tout, ça peut être une super idée effectivement, heu, je vais essayer de mettre ça en place, ouais.
Et hem, après sur votre vie personnelle, hem, j'aurais envie de dire que peut-être ça serait bien, heu, quand même de, toujours, de sortir, de vous faire des voilà des des choses loisirs qui sont complètement décorrélées de votre travail. Un restaurant, heu, faire du sport, heu, partir en voyage, où, heu, vraiment, c'est que pour vous 2 et le travail viendra pas là parce qu'en fait, c'est des petits rituels de déconnexion, heu, tu sais? Tu es plus dans le travail, mais vraiment dans le loisir, dans le plaisir, heu, dans la découverte de l'autre, même si vous connaissez très bien, hein, de ce que tu me disais. Hem, ça permet en tout cas, presque d'avoir des récompenses aussi et de se dire ben, mmh, on a pas perdu, heu, cette, heu, comment dire? Cette connexion naturelle. En fait, elle est juste un peu dispatchée à travers, heu, des blocs, heu, des instants, heu, tout en gardant toujours bien sûr quelque chose de d'assez intuitif quoi.
Mmh, mmh. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. C'est vrai, heu, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, heu, pour le coup, heu heu, à laquelle on avait pensé. Heu, on s'était dit, heu: «C'est important, heu, de se préserver, d'avoir toujours des moments à nous 2 heu, mais sans parler de travail, évidemment». Heu-heu, des moments où on peut déconnecter, heu, que ce soit à que ce soit aller, heu, au resto, heu, 1 fois, heu heu, par mois, ou heu, peu importe, quand on a on a envie, ou alors se faire un petit week-end quelque part, heu heu, justement pour se récompenser d'avoir bien bossé ensemble et <chuckles> et d'être, hem d'être, heu, en accord ensemble et de et d'être, heu, heureux, quoi, finalement. Donc ça, c'est vrai qu'on avait prévu, heu, on avait prévu de le mettre en place et et je pense que vraiment il faut qu'on s'y tienne et qu'on qu'on prévoie, heu, d'avance, heu, ces petits moments-là. Parce qu'après, heu, dans le quotidien, on se laisse vite embarquer et heu, et on y pense plus forcément, et c'est les 1res choses, heu, les loisirs, heu, et les instants plaisir, c'est les 1res choses qu'on va mettre, heu heu, de côté, heu, quand on a beaucoup de boulot. Donc heu, c'est vrai que c'est c'est un très bon conseil. Merci beaucoup.
Mmh mh. Mouais, mais je t'en prie, mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est très prenant justement, et puis il y a l'excitation des débuts, heu, il faut faire 2 fois plus au début c'est sûr, donc heu, c'est toujours cool, heu, de se dire: «Bah, c'est bon, heu, allez on travaille, on est à fond, mais on sait qu'on va avoir, heu, tel week-end ensemble. Ça va être trop bien, heu». Ça peut être ça peut être pas mal, et hem, peut-être dernière suggestion, hem, il y a plein de travailler en couple c'est vraiment, heu, c'est quelque chose qui est assez courant. Tu sais? Des fois, heu, tu as des sortes de témoignages, heu, des interviews, des portraits, surtout en presse locale de couples qui ont, heu, fait une entreprise, qui ont réussi et qui vont, heu, naturellement partager un petit peu les blocages en disant: «C'était compliqué de séparer, heu, travail, vie personnelle, voilà ce qu'on a fait». Des fois entendre des conseils de personnes qui sont passées par la même chose que toi, ça peut, heu, ça peut aider. En tout cas, ça peut, heu, déclencher des nouvelles idées et puis a après hein, je suis sûre que vous allez trouver vos vos propres idées, hein?
Ouais. Oui, c'est ça. Mmh, ouais. Moui, tout à fait, tu as raison, heu, c'est vrai que j'ai pas encore, heu, trop regardé de témoignages, heu, enfin, on a toujours à l'esprit des histoires, heu heu, de couples, heu, qui ont monté, heu, des business, heu, ça s'est bien passé et tout ça, mais c'est vrai que, heu, savoir un petit peu, heu, les enjeux ou les petits problèmes qu'ils ont traversés, auxquels on n'aurait pas pensé, heu, c'est vrai que ça peut être hyper inspirant et nous permettre de pas faire les mêmes erreurs donc heu, en tout cas, heu, merci beaucoup pour tes conseils. Ça a fait plaisir d'en parler, heu, hem, et si j'ai besoin, heu, j'hésiterai pas à revenir vers toi.
Oui, surtout n'hésite pas et puis je t'en prie, hein, je suis ravie d'avoir pu t'aider.